D'accord, ah oui, parce que moi je pensais que c'était vraiment le chorizo, heu, le même en fait, pour à l'apéro et le même pour cuisiner finalement.
Voilà. Non, non, non, non, bah, ouais, mais, c'est vrai que bon, quand tu es pas espagnole, heu, c'est des c'est d ou quand tu es pas habitué à aller en Espagne et manger chez des gens et tout, au final, heu, c'est vrai que tu as pas forcément la connaissance de enfin c'est normal que tu que tu le saches pas, quoi, tu vois?
Oui, oui, oui, c'est
Donc heu, mais bon, non, non, bah, écoute, si un jour tu as l'occasion, heu, d'aller en Espagne ou quoi, je te conseille vraiment de goûter parce que c'est très différent. Enfin, c'est très différent. <laughs> Ça reste du chorizo, mais, heu
Heu, oui, heu, quand le ouais le chorizo, il y a le chorizo finalement de l'apéro et de celui, heu, qui est fait pour cuisiner. Et heu, aussi ça les gens ont tendance aussi quand ils vont en Espagne à manger la fameuse, heu, paëlla.
Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais! Ouais, ouais, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore, et puis ça alors, c'est de la région de Valence et hem, figure toi que nous, alors ma grand mère est du Nord, mais on a une maison, enfin sa maison et où elle habite encore, on est, heu, plutôt de proches de de Valence, justement. Donc on est, hem, on a vraiment, heu, comment dire? On a été amené pareil depuis tout petit à manger des paë enfin des paëlla tout le temps, quoi. Et heu, on avait, heu, oui, en vrai ça et puis, moi, j'ai du mal à dire paëlla, hein parce que ça <chuckles> pour moi, c'est paëlla. Donc, heu, ouais, voilà. Et puis même avec l'accent, ce serait paëlla. Donc tu vois, l'accent est sur le E. <chuckles>
Ah oui, ça se prononce paëlla en espagnol. Oui. Mmh mh. Ah oui, parce que c'est un accent très tonique, hein, l'accent espagnol.
Ouais, c'est ça. Et hem, et nous, on avait une voisine qui les faisait divinement bien. Mais quand je te dis divinement bien, c'est, waouh, enfin, vraiment très bonne. Et hem, et moi même, j'ai refait des paëlla, heu, à plusieurs reprises, et 1 fois, heu, 1 fois, j'ai vraiment super bien réussi. J'étais très fière de moi. Ouais.
Parce que c'est par rapport, heu, ta cu heu, à la cuisine de ta voisine qui t'a donné un ingrédient, tu l'as peut-être, heu, heu, imitée sur, heu, certains ingrédients.
Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Elle m'a, heu, tu plus plusieurs fois, j'ai demandé à aller heu, parce que souvent, elle en faisait le dimanche et donc on allait, heu, tu sais, ils nous invitaient à manger. Et heu, et en fait, je lui demandais, heu, de de venir regarder comment elle faisait quoi, tout simplement. Mais
N oui. Ah! Oui, oui, tu as appris, heu
bah, c'est ça, mais même quand tu regardes la paëlla, franchement, c'est tout un art et hem, je trouve que c'est pas aussi simple, heu, vraiment de reproduire, heu, le goût parfait, la cuisson du riz parfaite, heu. C'est pas aussi simple que ça, hein, vraiment, hein.

Oui, oh là là, tu as réussi à <laughs> Je t'ai transmis ma ma passion, heu, ouais, ouais, cuisine asiatique, c'est number one dans mon cœur, heu, ouais, clairement. Heu, ensuite, cuisine méditerranéenne, vraiment aussi. Heu donc et vraiment Espagne. Je pars plus, tu vois, même Espagne que Tunisie, pour le coup et hem et après, heu et après France. Voilà.
<chuckles> <chuckles> Oui. D'accord et et et ça t'est déjà arrivé de faire un mix, heu, de, par exemple, heu, mélanger un plat espagnol avec un plat français?
Ouais. Laisse moi réfléchir. Hem, ah là là là là. Heu ou, ah, oui et non. Non je pense pas, je sais pas. Heu, non, par contre, tu sais, ça m'est déjà arrivé de en re pour recevoir des amis, heu, de faire, heu, bah, une entrée, heu, plutôt espagnole et un plat plutôt français, de mélanger. Tu vois? Mais dans la recette même, heu, non, je pense pas ou alors je me souviens pas, là, tu vois, comme ça, tout de suite.
Ou faut respecter la recette? D'accord. Oui, en général, les f le heu, tu es plutôt de la team qui pense que faut respecter les recettes, heu oui, faut pas, heu, parce que oui
Voilà. Oui, <laughs> j'aime bien, j'aime bien. La fusion, ouais, non, si, si, mais ça peut être sympa, hein, mais heu, mais heu, en général, j'aime bien, heu, recréer les saveurs que j'aime, donc heu, si c'est pas un truc que j'ai goûté, je vais pas avoir l'idée, moi, de trop mélanger, tu vois?
Moui. Oui, oui, quand tu aimes quelque chose, tu le reproduis en à l'identique. Tu vas pas rajouter quelque chose. Bah, en tout cas, ce fut un réel plaisir. Heu, merci à toi et notamment d'avoir partagé tes, heu, la cuisine de tes origines espagnoles, notamment avec les recettes de ta grand-mère. Merci beaucoup.
Donc voilà. Ouais. <chuckles> Bah, merci à toi, c'était hyper sympa. J'ai faim maintenant, donc je vais aller, heu <laughs> je vais aller faire, heu, je vais aller cuisiner, là. Merci.
<laughs>

D'accord donc oui, finalement, c'est un peu technique parce que, moi, j'avais déjà goûté la fameuse, heu, paëlla, heu, à Barcelone, heu, mais je l'avais pas trouvée, heu, si bonne que ça. Est-ce que, selon toi, heu, est-ce que, heu, des f heu, attends, je sais plus c'était à Las, heu, Ramblas ou à Barcelone, est-ce que dans les endroits touristiques, il faut éviter pour manger la paëlla finalement, ou?
Mmh. OK. Mmh, oui. Ouais, non, non, faut pas que tu manges ça là-bas, parce qu'en fait c'est pas des c'est pas des vraies paëllas, c'est des choses, heu, congelées qu'on te qu'on te n ouais ouais, non non, faut pas faut pas. Non parce qu'en plus là, du coup, tu vois? Si ça a été ta seule expérience de paëlla, heu, tu tu as tu tu as mangé un truc, en fait, qui n'a rien à voir avec une vraie paëlla et là pour le coup, tu vois? C'est pas comme le chorizo qui diffère un petit peu, c'est c'est comme si tu mangeais un p un plat de riz, certes, mais heu, non, la vraie paëlla, honnêtement, hem, heu, ça ça n'a rien à voir, même avec, tu sais, ce qu'on peut trouver en France parfois. Heu, je pense, tu es au marché où, tu sais, souvent on te vend des trucs comme ça et en fait, c'est c'est pas c'est pas de la paëlla. Le riz c'est pas du b le riz, heu, spécial. Heu, le tout ce qui est sof le sofrito, tu sais, c'est de ce que tu fais, hem, je sais pas comment expliquer ça, c'est, heu, la petite le la petite base, heu, de sauce que tu mets au début. Tu as le tout ce qui est le le jus de cuisson, aussi, du riz. Enfin non c'est déjà c'est technique, comme je te disais et heu, et il faut vraiment manger ça de f fait dans un vrai restaurant, ou heu, qui les prépare lui-même, ou chez des gens, tu vois?
Ah oui, carrément? Oui. Oui, oui. Ah. Ah oui. D'accord donc oui, alors finalement, c'est pour ça que j'avais été déçu, heu, de la paëlla en heu, à Barcelone, et oui après il y avait des gé heu, souvent aussi en France, des fois, quand ils font, heu heu, ça me rappelle surtout dans les clubs de foot, heu, journée paëlla et cetera, heu, <chuckles> à la fin de l'année, mais finalement c'est pas la vraie, en fait.
L'expérience est pas ah bah, oui, oui, oui. Ah, bah, oui. Ah ouais? <laughs> D'accord, OK. <laughs> Non, bah, tu sais quoi? Je pense que déjà, ne serait-ce que le riz, moi, j'ai déjà vu des paëllas en vente, heu, en France, avec du riz basmati, quoi. Je sais pas si tu imagines? Alors que c'est censé être du riz rond. C'est comme si tu faisais un risotto, imagine-toi faire un risotto avec du riz basmati.
Ah oui, ah ouais, c'est Ah oui, ouais, ouais, non, c'est, heu
Tu vois? Enfin, le riz-là le choix du riz, ça a vraiment son importance. Dis-toi que le vrai riz à paëlla, c'est un riz qui est cultivé essentiellement à Valence et qui s'appelle le riz bomba, el arroz bomba. Donc c'est vraiment un riz typique, qui va te qui va boire le jus de cuisson enfin, non non, c'est c'est tout un truc, hein, la paëlla, hein. Mmh.
D'accord donc oui, finalement c'est plus technique, heu, que ça en a l'air et finalement, pour vrai ou vren heu, manger, pardon, une vraie paëlla, faut aller en Espagne et pas dans un endroit touristique mais dans un restaurant local, pour vraiment la goûter. D'ailleurs, quand tu vivais à Paris, parce que là maintenant, tu es en Espagne, est-ce que tu te replongeais dans la cuisine que ta grand-mère t'avait transmise, heu, ça te rappelait tes origines, heu, ou tu mangeais à la française quand tu étais, heu, à Paris?
Ouais. Oui. Oui.